Ah, hello po, magandang hapon.
Magandang hapon din, kamusta ang araw mo?
Okay lang naman, ka may konting bumabagabag lang sa'kin, ikaw ba, kumusta?
Nako, ako okay-okay lang din, sana maging okay at wala nang bumagab bumabago sa isip mo.
<chuckles> Ayon nga kasi, kaya ako napatawag, mayroon kasi akong, ah, iniisip. May ano, may gusto kong mag-ipon, kasi mayroon akong, ah, gustong bilhin, pero hindi siya need kasi, so parang gusto ko lang, So, ikaw ba, ah, kapag ikaw ba paano ka nagsisimulang mag-ipon ng pera?
Okay. Oo. Oo. Ah, oo. Alam mo sa totoo medyo mahirap 'yan sa panahon ngayon, aaminin ko na. Dahil ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng mga bills, pero
<chuckles> Oo. Totoo.
siguro ano, para sa akin 'yong kahit paunti-unti, lalo 'pag may gusto tayong bilhin, ah, medyo matatagalan lang kung medyo mahal, medyo malaki ang paglalaanan mo, pero siguro 'yong kahit paunti-unti pero tuloy-tuloy at 'tsaka 'yong mga oo, alam mo kahit 'yong mga barya-barya kasi 'yan minsan eh, 'yan ganyan ginaga isa 'yan sa mga ginagawa ko, ipaglagay-lagay ko sa ano, um, parang alkansiya, maka makikita mo talaga rin na, ay ano, na may makukuha ka rin talaga pagdating ng ano, napuno mo siya, akala mo 'yong paonti-onti. Oo.
Mm. Oo, eh, 'no? Mm, hmm, consistent 'no. Oo, oo. Tama, tama, kaso ano, kailangan nakatago talaga 'yong mga barya na 'yon.
Oo, totoo.
Lalo na kapag hindi sa she selyado, sa'kin kasi hin mayroon din naman ako puro barya, coins as in 5, 10, 20, kaso hindi siya kasi selyado so parang, 'di ba, nakakatempt siyang ano, kunin lalo na kapag ano, ang kailangan mo lang naman is barya talaga tapos wala kang barya. Parang naiisip ko minsan kaysa ano, kaysa mabasag 'yong ₱1,000 ko, iyong ₱500 ko, eh, ang kailangan ko lang naman ₱50, kuha kaya ako do'n? Mga gano'n <laughs> Ang hirap noon.
Oo. <chuckles> Oo. <laughs> Okey lang naman 'yong me mayroon din akong 'di selyado kasi minsan 'di ba, 'pag kailangan mo ng mga barya, o do'n na lang kukuha na lang. Ikaw ba paano ka ba nag ayan, dahil may gusto kang bilhin, paano mo sinisimulang mag-ipon para diyan?
Oo. Oo. Ah, 'yon nga, may meron din akong, ah, ipon para sa mga barya kaso 'yon nga, 'di ba, hindi selyado yung, <chuckles> 'yong lagayan ng ano ko, ng barya ko. 'Tas dati pa nandito lang siya sa may nakikita, 'yong ano ko kasing, ah, panganay ano, parang 'di ba nag-iipon ako ng barya, ang ginagawa niya, ano, nagpapabarya siya don, 'tas nagugulat ako kapag bubuksan ko, bakit may mga buo na? <chuckles> Gano'n, 50, 100, tapos siyempre mamaya kinukupitan ka na pala 'di ba, hindi mo rin alam. 'Di ba?
Oo. <laughs> Oo. Ah. Oo. <laughs> <laughs> <laughs> Kasi nga hindi hindi siya nakaselyado. <laughs> Uh.
Oo, hindi siya nakaselyado tapos 'andito pa siya san ta ano, sa nakikitang parte ng kwarto. So, siguro hindi hindi ko na hindi na rin naman na pinapansin no'ng asawa ko kapag kumukuha, kasi sasabihin naman niya, ah, "Papabarya lang ako ng ganito." Eh, siyempre hindi na niya tinitignan. Sabi ko, "Bakit parang kumokonti 'yong ano, 'yong barya tapos 'yong nagiging papel parang ang 'onti pa rin," sabi ko. <giggles>
Oo. Puwede 'yan. <laughs> Malaki 'yong palitan pala ng anak mo, oo.
Siguro nga, iba yata 'yong palitan ngayon ng barya; hindi ako informed, ayon. Bukod don, siyempre kapag nagbu-budget ako, ina-ano, ah, sinisiguro ko na meron talagang for savings, hindi man para do'n sa gustong kong bilhin, in case na may emergency kasi uso kasi ang sakit ngayon dahil sa panahon nating uulan, aaraw. So talagang mayroon siyang savings for emergency purposes. Ayun. Ayun.
<giggles> Kaya nga, eh. Oo. Ah, oo. Naku. Oo. Oo. I ikaw ba, ano 'yong kadalasan mong unang hakbang para masimulan 'yong pag-iipon; may mga bagay ka bang iniba sa lifestyle, kasi may anak ka, ako rin may anak na, eh. Oo.
Lifestyle. Oo, oo. Lifestyle, no'ng medyo mahirap 'yong transition from single tapos naging married ka tapos meron ulit na may anak ka na, 'no. So ang hirap mag-ipon kapag meron ka ng anak, lalo na 'yong anak ko kasi 2 na, lalo na noong dumating 'yong bunso ko, apakahirap talaga kasi ni 2 na sila, eh, hindi katulad noong una lang 'di ba, 'yong isa isa pa lang kahit papano naba-budget, na nairaraos, may savings ganiyan. No'ng dumating 'yong pangalawa ko parang ano, parang mas mahirap, eh, kasi 2 na sila. So 'yong lifestyle ko no'ng dalaga, siyempre malaki ang transition, lalo na 'yong ngayon.
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo.
Parang, imbis na sasabihin ko sa sarili ko, ah, pagkatapos ko ng magtrabaho tapos sahod, "deserve ko 'to," hindi ko nasasabi 'yon minsan. <chuckles>
<laughs> Totoo.
'Di, ba, oh, ah, hindi ko pa pa hindi ko pa deserve to kasi marami pa akong utang mo o sa susunod na lang, oo, dito ka muna, gano'n.
Oo nga, eh, ah.
So 'yong d 'yong ano ko, 'yong sahod ko literal na talagang dumadaan lang sa palad ko 'yon.
Ay, totoo, relate, tama. Oo.
Oo. Oo, kasi may utang, eh, hindi hindi siya utang sa tao kasi kapag utang umutang ako sa tao, puwede kong sabihin next week na lang or next month na lang ako magbabayad. 'Yong utang ko nasa sa credit card kasi, so obligado akong bayaran siya monthly, 'di ba?
Ah, oo, oo, Ay, naku, totoo. Oo.
Kaya minsan sa isip ko, mas okey na rin ito, at least, madidisiplina ko 'yong sarili ko na
Iyan, oo.
na bayaran, 'di ba? Mao-obliga ako kaysa kapag 'yong sa tao ko hiniram. Lalo na kapag kamag-anak mo, nanay mo, o tita mo, o 'di ba? "Sa susunod na lang po ako," 'di ba? May palugit pa, 'di ba? Hanggang sa hindi hindi nababayaran, hanggang sa magagalit na sila, 'di ba?
Kamag-anak, oo. Puwede pang oo, puwede pang pakiusapan, oo. Wala na magkakasamaan na ng loob, totoo. Pero, iba talaga iba talaga 'yang pag-iiba ng, ah, lifestyle; ako rin no'ng single pa siyempre 'pag may gusto akong bilhin, naku, bibili ko na talaga kasi ewa ko, sarili ko lang naman iniintindi ko. Kain ako sa labas kahit kada pagkatapos ng trabaho, sige lang, kape, kape, ganiyan. Then ma lalabas ka lang ng wala kang iniisip. Pero ayun, noong kinasal, nag-asawa na 'tas nagkaanak ako rin 2 na 'yong anak ko, parang ayun na, paano na, pabawas, paikli na nang paikli yung wala lifestyle ko, wala na talaga. <chuckles>
Ay, oo. 'Di ba? Oo, 'yon, hirap. Mm. Mm. <laughs> Totoo. Oo, oo. Oo, true, true. Mm. Oo. Oo nga 'no? Dati pwede pang gumala with friends, pwede mo pa silang ilibre kapag may extra ka. Ngayon hindi, ako na ang ilibre niyo, ako na 'yong nangangailangan ngayon. <laughs> Ah.
Oo. Oo At least oo, 'tsaka 'yong oo, basta mag mag may pagkakataon 'di ba, na libre, ay, sige ewan ko 'pag nanay gano'n. "Ha, sige, dito tayo, libre."
Mm, mm. Oo, 'di ba, kapag, "Halika, labas tayo." "Lilibre mo ba?" "Hindi." "Ay, marami pala akong gagawin." Gano'n. Biglang may gi bigla gagawi Hay, naku. Oo, pero ikaw ba, pano mo hinahati-hati 'yong budget mo para sa pang araw-araw na gastusin? Tapos may ipon pa.
<laughs> Kaya nga, eh, totoo. Hay naku, ang si siguro pagdating sa parang sistema magandang sinusulat din siya, ako kasi masulat yung iba kasi nagamit ng mga apps o sa cellphone ako, o baso gusto ko pa rin yung sinusulat na parang lahat ng ginagastos para makikita mo, ganyan. Pero, sa totoo ang hirap na ngayon yung pang kahit pang-araw-araw kasi ang mahal nga ng mga bilihin, ang mahal ng karne ganyan, lahat-lahat mahal na, oo kahit sa pagkain. Kaya, ano rin 'pag yung sa kinikita mo ano magtatabi ka talaga nung uunahin mo na yung para sa ano mga bills, sa mga kuryente, tubig, internet ganyan at saka, yung sa pa ano niyo kakainin yung pangkain niyo na ng ano, linggo na yun gano'n. Oo.
Mm. Mm, mm. Oo. Oo, oh. Totoo. Mm. Oo. Mm, mm. Totoo. Oo. Mm, mm. Pa'no ang budgeting mo monthly, weekly, 2 weeks?
2 weeks ako. Ikaw ba?
Ah, same lang. Gano'n din, kasi yung yung sahod ko every ano oo, parang kinsenas-katapusan siya so, hatiin ko na 'yong budget. Same, same sa'yo traditional way din ako, sinusulat ko na lahat so kunyari ito ang budget na pagkain for 2 weeks, nakalaan na, ah, budget para sa kuryente sa internet, ah, sa mga biscuit ng mga bata kasi hindi puwedeng mga biscuit 'yong mga 'yan, eh, aawayin ako, eh. <laughs> Tapos oo. Totoo, minsan nga 'yong meryenda ano, nag-e-exceed do'n sa pinakaano, pinaka-budget mo 'yong 500 lang para sa biscuit, madami na 'yon kung tutuusin, eh, pero hindi minsan, umaabot ng 700, eight hundred, 1,000 para sa biscuit lang sabi ko, "Ano ba 'to?" <chuckles> Oo, totoo.
Sahod. Oo. Oo. Oo. Oo. <laughs> 'Di ba? Yung pang meryenda nila lagi, oo. <laughs> Ay, totoo. Hindi. Oo 'Di ba? Ang mahal talaga 'pag maggro-grocery ka parang "Ano? Yun na 'yon? Yun lang yung nabili sa ganito?" <laughs>
Oo, totoo 'yon. Sa'min dalawa kasi ni mister siya 'yong ano, nag, ah, nagbibigay ako ng budget siya yung namamalengke. Kasi ako 'yong working siya dito sa bahay, so, sabi niya 'yong parang 'yong 'yong budget na binibigay ko sa kanya umaangal siya, hindi naman umaangal 'no. Parang sinasabi niya sa akin na, ah, kulang kaya 'yong binibigay mong pera din sa akin nagagamit ko para sa pagkain din kasi bukod siyempre hindi nam mahirap naman na, ah, budget lang ng pang-araw-araw na kinakain 'yong pera ng mister ko, siyempre mayro'n din siya na nilalaan ko na parang pera niya rin in case na kailanganin niyang bumili ng ganito, kasi may motor kami 'di ba? Paano na lang kung nasiraan siya wala siyang mahuhugot so gano'n. Kaya may minsan sabi niya, "Ang mahal ng bilihin yung yung binibigay mong pera hindi nagkakasya, kaya nakakakuha ako do'n sa perang binibigay mo para sa akin." Sabi niyang gano'n.
Oo. Ah. Oo. Oo. Ay. Oo, oo. Oo. Oo. Ah, oo.
"Oo, sige ilista mo nalang." Sabi ko. <laughs> Kapag oo.
Oo. <chuckles> Pero totoo 'yan ang hindi ayun nga ang hirap talaga ang mahal oo, akala mo na eto dala mo, "B ay, sige sapat na 'to." Naku, hindi pagdating mo do'n, ba't parang kulang pa rin, oo.
Mm. Oo, oo. Yong dating ano 'no, parang yung dating mga 1,000 na gina-grocery mo pi pinamalengke mo madami na 'no? Ngayon, yung ano, yung 1,000 na gin-grocery ko nung nakaraan yung sa small basket, wala pang 1/4.
Oo. Oo. 'Di ba? Hmm, kaya nga, eh, kadalasan puno na 'yun eh, dapat, oo.
Oo, alam kong comfort. Oo, ngayon hindi na talaga, napakahirap na ng buhay ngayon. Ah, ano ba ang mga challenges na nararanasan mo kapag nagba-budget ka? Paano mo ba 'yun nalalampasan? <chuckles>
Oo. Uh-huh, ay naku! Grabe yung challenges naman tal parang puro challenges. Tama yung sinabi mo kanina nadaan na lang talaga sa palad. Oo, hindi mo na puwedeng sabihin 'yun na, "Parang deserve ko na" Parang wala ng gano'n talaga. Oo, oo parang hindi mo na masabi na, "Eto na talaga ang deserve ko siguro." Oo, pa'no ba nalalampasan, ano lang talaga minsan panalangin na lang na, "Sana po." <laughs> Minsan panalagin na lang na
Oo 'no? Oo. Wala nang deserve. <laughs> Mm, mm. Dasal? <laughs> Sana um sana next week ano medyo maaga ang dating ng sahod, mga gano'n, dasal na lang talagang gano'n.
Oo, totoo, totoo lalo 'pag yung nasa pangalawang linggo na, ayan na. <laughs> Oo, sa unang, oh, sa unang linggo yan okey pa naku, yung 'pag pangalawang linggo na talagang kapit na lang talaga, <chuckles> oo.
Oo, petsa de peligro na 'no? <chuckles> <chuckles> Talaga, kapit, kapit nang malala talaga. Sabagay ano rin, eh, ganyan din ako mga challenges. Kaya sabi ko sa asawa ko ano? Mag-ano na siya? Mag ah, magnegosyo ba? Kahit paunti-unti, ayun. Oo, maliit lang pa basta meron tayong kitain kahit onti lang. Siyempre 'pag naipon naman 'yon lumalaki naman 'yon eh. So, malaking, ah, malaking tulong na rin 'yon. Tapos sabi ko magpa-part-time din ako. Noong ayaw niya talaga, "'Wag ka na mag-part time, nagtatrabaho ka na ngang magpapart-time ka pa. Ako nalang ang magpapart-time kung pupuwede," sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Eh, ikaw bahala ka kung may mahahanapan kang part-time, sige," sabi kong gano'n. "Pero dapat nandito na ako sa bahay 'pag nagpart-time ka siyempre walang mag-aalaga sa mga anak mo." <chuckles>
Oo. Oo, kahit maliit, oo. Oo. Oo. Oo. Ah, Oo 'no? Hirap din. Oo po, so yung mga
Oo, sobrang hirap talaga. Ewan ko ba yung ano Mm.
oo, eh, yung kanina sabi nga natin wala ng deserve. Pero may mga pagkakataon ba na hirap kang pigilan yung alam mo 'yun, sabihin mo yung sarili mo sa, "Deserve ko 'to." Ganyan. Paano mo nilalabanan yang ganyang temptasyon?
Oo, oo. Ay May time naman talaga na, pinagbibigyan ko naman yung sarili ko. <chuckles> Hindi naman ako nagmamadamot sa sarili ko. Pero sa'kin kasi ang deserve ko madalas is pagkain. 'Yon pa yung parang reward ko. Pero yung mga materyal na bagay, hangga't meron akong nagagamit hindi pa siya sira, kayang-kaya pang pagtiyagaan, pinagtatiyagaan ko. Pero kapag yung, yung medyo mahirap talagang labanan kapag pagkain lalo na kapag nagtatrabaho ka siyempre napapagod ka 'di ba? 'Yon na nga lang yung pinaka ah, parang ano mo, ah, battery or reward mo sa sarili mo. Ikaw ba? 'Yun ay <chuckles> Pagkain, 'no?
Oo. Oo. Oo. Oo. Totoo. Reward, oo. Ay parehas tayo, pagkain. Matagal na akong hindi nabili ng mga materyal <chuckles> na bagay, oo. Pagkain din talaga kasi, pagkain naman 'yun, eh, kumbaga parang ano na <chuckles> 'tsaka ang pagkain din minsan 'di lang kadalasan di nga lang sa'kin, para sa buong pamilya na rin, oh 'di ba? Hindi lang ikaw yung masaya, masaya rin talaga yung lahat, oo a Mm, nawala na yung mga, ah, online shopping. Naku kaya hindi na rin ako nagso-scroll para, din sa mga 'yan.
Totoo, oo, oo. Mm, 'di ba? <chuckles> Oo, oo. Tama naman 'yun. Totoo naman 'yun. Dapat, diba, oo. 'Pag kailangan lang din.
'Pag kailangan yung mga kailangan lang sa bahay, oo. Totoo.
Oo. 'Pag kailangan lang talaga. 'Pag hindi naman, sige ano? Kung puwede nga lang i-uninstall lahat, eh. <laughs> 'Di ba? Para ano, mapigilan mo, uninstall ko na nga 'to, puro mga ano, eh, temptasyon, eh.
<laughs> Oo. <coughs> Oo. Oh. 'Yun yung mga temptasyon talaga, pero 'yun nga, eh, kasi ako do'n ko na kasi mas mura do'n, eh, do'n ko binibili yung mga kailangan. Oo.
Oo. Totoo, mas mura talaga do'n, mm. Meron din talagang makikita mo do'n na wala sa la sa iba.
Oo 'no? Tas bu ayun, mura pa. Oo, naku salamat ha. Yan nga <chuckles> Totoo, hoy, salamat sa kuwentuhan natin talaga, relate na relate naman tayo, oo.
Na do'n lang talaga. Mm. 'Yun nga lang minsan galing China 'no? Ang tagal. <laughs> Ayon. Salamat din. So, oo, ako rin naman, so marami rin naman akong natutunan sa'yo. Salamat sa oras mo.
Salamat, magandang hapon.
Ingat po. Paalam.